Oke oke oke aku paham sih, jadi em aku memang kan, eee, coba ngomong sih mungkin besok ya dan semoga itu bisa bikin, eee, atasanku ngasih solusi gitu untuk, eee, load kerjaanku sih.
Oke, ya bener bener kayak gitu sih kalo saran dari aku. Semoga nanti atasannya juga bisa lebih ngerti nih gimana kapasitas kamu karena kan biasanya emang dikerjain 3 orang nih gitu ya, tapi sekarang harus dikerjain 2 orang gitu, jadi seharusnya sih atasanmu bakal bisa lebih ngerti sih.
Iya. Oke, oke deh, mmm, aku akan coba, tapi kira-kira, eee, kamu masih ada saran lainnya gak ya buat aku?